جميل أوي، أوي، يعني طب بما إن يعني أنت اتعلمت ال الحاجات دي أكيد طبعًا- زي ما قُلت- من بيت أهلك يعني، أو بيت العيلة يعني ف فقول لي بقى يعني هل في الدرس ده يعني، حصل موقف معيّن خلّاك تفهَم الدرس ده كويّس أو تتعلم منّه؟
إمم. أكيد، ما حدش بيتعلم بالسهل، وما حدش بيتعلم ببلاش.
امم، ف
آآ، أنا كنت في صف 5 إبتدائي، مدرسة حكومة طبعًا زي بقية المدارس. آآ، وكان والدي- ربنا يخليه يعني- كان جايب لي شنطة جِلد محترمة جدًا.
أيوه. إمم. امم.
وكنت مستلم الكتب أول يوم من المدرسة، وحطيتها جوّه الشنطة، وركنت الشنطة جنب باب المدرسة جوّه الحوش بتاع المدرسة ورحت ألعب كرة.
اهم.
في قلب المدرسة، الماتش طبعًا خد له بتاع نص ساعة، ساعة إلا ربع، ما روّحتش. آآ، جه والدي ووالدتي دوّروا عليَّ لاقوني بالعب كرة في حوش المدرسة فاتبسطوا مافيش مشكلة، بس أنا اتأخرت عليهم شوية. طب فين شنطتي، هاخد شنطتي، مش لاقي الشنطة.
آه.